¿Qué accidente en bicicleta o coche, o en algún vehículo recuerdas?
Ay, los accidentes. <laughs>
<laughs> Empezamos fuerte.
Empezamos fuertes, no, no hombre, no, qué te digo ¿Qué te digo? Los accidentes sí sí son parte de mi vida, creo que yo estoy salado <chuckles> por ahí, pero en en un princi en un principio fíjate, pues, a mí me ha gustado mucho siempre andar en bicicleta, la verdad, creo que, ahora sí que desde que aprendí, desde que ya aprendí a no caerme en en esa cosa, eh, pues, sí sí le agarré mucho cariño ¿no? Le agarré mucho cariño al al factor de la bicicleta, pero, pues, sí, la verdad los accidentes están a la vuelta de la esquina en en ese tipo de de vehículo, ¿no? <laughs> Y, pues, bueno, déjame déjame contarte un poquito de mi de mi experiencia. Pues, fíjate, un día iba, pues, así, ¿no? De que yo bien tranquilamente en mi bicicleta. Y fíjate que aquí, o sea, eh, está bien curioso porque, mm, creo que aquí lo importante es que muchas muchos conductores, ¿no? Que la verdad no tienen prudencia no tienen prudencia con con la gente que va en bicicleta. Entonces, ¿qué pasó? Iba, pues, ahí como que tranquilito, pues, iba en mi en mi rollo no iba iba ahí, pues, está escuchando, pues, ahí música de que con un audífono y otro, pues, para escuchar la calle, ¿no? Pero, pues, ahora me voy dando vuelta en una calle en una calle que, pues, efectivamente es sentido contrario
No. Sí. <laughs> Ah, okey. Sí. Sí. Ujú. Sí.
y, pues, uno no piensa, ¿verdad? Uno no piensa que va a aparecer un auto de la nada. Y de repente, pues, nada más escucho así el el amarrón del vehículo escucho así el el amarrón de <chuckles> del auto, y, pues, el el golpe, ¿no? Así luego, luego llegándome al impactarme a a mi a mi pierna derecha, y, pues, o sea, yo la por suerte esta persona logró frenar, o sea, logró frenar de de un momento. Y, pues, lo que pasa es que yo salí catapultado hacia su <chuckles> hacia su el cofre del auto, hacia el cofre del auto Ajá. Entonces, pues, de ahí como que me quedé pero bueno no, o sea en este momento no, eh, como que no sabes qué está pasando. <laughs> O sea, como que que
O okey. Oh. Ay, cara ¿Su parabrisas? Ah, corre. Ok Sí, es que es es es el es en un segundo, vaya.
Sí, sí, sí, o sea, completamente, ¿no? Y, o sea, yo lo que recuerdo mucho fue este <chuckles> este dolor, el dolor en la pierna, el el dolor en el hombro, incluso. Entonces, pues, sí fue como ahí medio: "Oh, ¿qué qué pasó?", ¿no? Y me levanté rápido, incluso, pues, hasta, pues, fue curioso, porque como que la adrenalina y la pena, porque curiosamente me dio pena, ¿no? Me dio pena verme, em, <laughs> sí, sí, sí.
Ajá. ¿Por qué por qué te da, por qué nos da pena? Si, si es in es indecible, eso no lo entiendo. Perdona, prosigue.
<chuckles> No, sí, sí, sí, o sea, te no sé por qué da pena, ¿no? <laughs> O sea, en primera, pues, da pena a veces caerte de la bici y que te vea así un puñado de gente, ¿no? Pero en este caso, digo, o sea, hermano, te acaban de atropellar. ¿Cómo te va a dar pena esto? <laughs>
<chuckles> Qué, qué fue. <laughs> Ay, no.
No, pero, pues, sí, ¿no? O sea, por suerte no fue nada de urgencia, no fue nada de urgencia médica. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Eh, ya no me me levanto y todo, y, pues, sale esta persona del vehículo, y, pues, creo que lo primero que uno piensa tal vez cuando te acaban de atropellar es que te preguntan ¿estás bien? <laughs>
Ah, qué bueno. <laughs> Sí, eso es lo normal.
Y esta persona, pues, sale, y me dice de qué: "Estás ciego"
Híjole.
"no te fijas", era una señora era una señora treintañera, más o menos, por ahí. Y y, pues, yo como de que y digo, o sea, seguía yo así, eh, disociado. O sea, yo seguía de que que
No, ¿qué le pasa? Sí, en, ajá, sí. Ajá, todavía estabas procesando lo que acaba de pasar.
Sí, sí, sí, sí, sí, o sea, me levanto, veo mi bici medio medio abollada de, nada más me abolló la salpicadera, ¿no? O sea, ni siquiera fue como que un un problema por ahí. Pero eso sí, pues, obviamente su para su su, este, cofre, pues, se hundió un poquito, eh, tenía unos rayones, y, pues, sí fue como de que estaba esa esta persona en vez de de de pe de dar como que el auxilio, el apoyo, <chuckles> empezó a gritarme, ¿no? Y, o sea, hasta me regañaron, o sea, salí regañado de y casi casi fue de que no, pues, perdóname porque mi cuerpo haya chocado con tu vehículo. ¿no? <laughs>
<laughs> <laughs> Ay no. Okey, okey.
<chuckles> No, sí, sí, sí, o sea, sí fue así como de que: "¿Qué qué onda? ¿no? ¿Por qué? <chuckles> O sea, ¿cómo pasó esto?". Y no, esa esta persona, pues, sí, ¿no? se se molestó, y, pues, sí, como que me empezó a gritonear y todo, pero, pues, como que de repente ya aquí, pues, obviamente la gente estaba ahí viendo, y actualmente creo que, eh, el chisme puede más que otra cosa. Entonces, pues, así, ¿no? Como que la gente se acercó, y sí le empezaron a gritar de que: "Pero si tú te metiste en sentido contrario y que no sé qué, qué mendiga vieja". Y no, pues, esta persona se se quedó así como de que: "Ay, ay, no, no, no, mejor me voy, ¿no? Y, pues, igual. Se subió rápido al vehículo, cerró las puertas. Y, o sea, yo apenas si estaba ya agarrando señal bien. Yo ya había moví mi bicicletita Ajá.
Ujú. Ajá. Sí, claro. Sí, o sea, ajá, tú, o sea. Me me imagino que, e e eras muy joven en ese momento.
Sí, sí, sí, sí, ya ahí tenía aproximadamente como unos 17 años, ¿sabes? Ujú.
Ah, okey, ¿qué? Ah, ya. Ah, sí, es que ya entiendo. Okey, ¿por qué digo "ya entiendo"? Porque ya uno, un poco más centrado en años y quizás cuando ya tienes más experiencia en accidentes o o inclusive cuando ya eres más consciente de lo que significa la responsabilidad como tal, es detrás de un volante, sea en una bicicleta o sea un vehículo, eh eh por eso no reaccionaste tú, que no es necesario reaccionar alterado, eh. Yo yo te entiendo y de hecho estoy contigo en eso. Lo normal es bajar y antes de cualquier cosa, antes de de determinar la culpabilidad o la responsabilidad, lo primero es: "¿Cómo estás?". Porque si hay alguna situación de salud seria, independientemente de quién sea el afectado, el ma o el más afectado es que que la persona esté bien de salud, entonces entiendo perfectamente de dónde vienes y por qué fue que hubo quien se acercó, a como a como a defenderte, podía decirse.
Sí. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí, completamente. Sí, sí, de hecho, sí, si fue como que más así de que, ah, órale, pues, de te vamos a echar mano, te vamos a echar la mano, ¿no? Te vamos a tirar el paro de, pues, de de defenderte, porque pues sí esta persona se se pasó de lanza, ¿no? Y aparte porque pues me imagino o sea y luego, luego, eh, pues, se ve, ¿no? se ve que que es un chamaco, ¿no? Porque pues, sí la verdad es que era era muy joven en este entonces, él estaba muy niño
Sí, sí. Sí, claro. Sí.
y pues luego, luego se ve, ¿no? se ve la cara de del morrito ahí como que asustado, ¿no? Ahí está la ratita metiéndose en un agujero, ¿no? <chuckles>
<laughs> Que apenas estamos agarrando señal, dijeras tú.
<chuckles> Sí, sí, sí, pues te digo, o sea, apenas me estaba agarrando el Wi-Fi ahí, ¿no?, porque pues sí, como que me me metió el chingadazo y dije: "Ay, caray, ¿qué pasó, no?". Pero bueno, este, pues pasa, ¿no? Pasa esta situación, me ya como que me levanto y todo y pues, o sea, ya no vi a esta persona, ¿no? Y dije de que: "Bueno, pero pero", o es pero pues, ya aquí ya entró a esta parte, ¿no? Ahora sí entró el coraje, o sea, ya entró el coraje porque, pues bueno, todo hubiera estado perfectamente bien si esta persona al menos se hubiera parado, se hubiera salido y: "Oye, ¿estás bien? Perdóname, este, traigo la prisa encima". Hasta una mentira piadosa, no piadosa o no piadosa, pero que me dijera de que: "Es que casi, casi que mi mamá se está muriendo acá de este lado y por eso voy rápido", o sea, no sé, no sé. Sí, sí, sí, o sea, completamente, ¿no?, pero no, pues esta prepotencia, este asunto, pues te digo, eh, hay muchos conductores que no le tienen, pues, como que este valor a los ciclistas. <chuckles> Actualmente ya, actualmente ya es como que un poquito más arraigado porque sí, no hombre, atropellar a un ciclista es cosa de de cárcel, o sea, es motivo ya de cárcel y de una multa
<chuckles> Ujú. Claro. Sí. Claro que sí, lo hubieras entendido, ¿no? Ah. Si. Eh, pues, que siempre debió haber sido así, perdona que te interrumpa, pero es que sí hay mucho inconsciente al volante, viejo.
Sí, sí, sí. Sí, demasiado, demasiado, hermano. O sea, la verdad es que sí existe mucha esta inconsciencia detrás de de un ciclista y sobre todo, pues, al al volante las personas, pues, también, ¿no? Eh, pues ha habido ha habido, <chuckles> hay por ahí, vi un video alguna vez de incluso unos microbuseros y que de hecho la siguiente anécdota es con un microbusero, este, <laughs> que pues se pasan así bien pegados a los ciclistas, ¿no? Y pues, hasta con el mismo aire como que te avienten y todo. Pero bueno, para para ir finalizando con esta historia, eh, pues fíjate que ya no, a va ya me subo a mi bici, ya me voy como que medio derrotado, o sea, pues, igual como que me dolió un poco la rodilla, así como que el e el golpe, ¿no? Y pues, ya voy como que avanzando, este, pues, da y sobre todo también, ¿no? No le no le avisa a nadie, le iba a marcar a mi mamá, pero dije: "Me van a regañar, me van a decir algo".
Ah, sí, sí. Sí. Ay, mamá. Ajá. Ay, caray. O sea, pero, ¿por qué a ti? O sea, ¿Cómo?
Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, de todos modos, de todos modos, o sea, yo tenía miedo, no era como de que: "Ay, no, no, no, ¿por qué?". <chuckles> O sea, porque pues, incluso mi mamá siempre me decía, siempre me decía de que: "No vayas a andar de loco con la bici", porque yo cuando me salía, pues sí me decía de que: "Ten cuidado, no te vayas a andar de loco, este, vete bien o no te vayas por calles así, que no sé qué". O sea, pero en este caso, pues sí, completamente no fue mi culpa. Pero, pues, sabemos que las mamás a veces tienen esta situación de que a fuerzas te van a echar la culpa a ti, que sí fue tu culpa. <chuckles> Entonces, pues sí, no, ya. Pasa esta situación, me retiro, voy como caí derrotado y no hombre, en, el otro semáforo que encuentro a la misma señora. <laughs>
<laughs> Sí. Ajá. <laughs> Te retiraste. Hija del mal.
No, pues lo que sí se fue que ahora sí me me me armé el valor y me acerqué y, pues, la verdad, sí le empecé a reclamar, ¿no?, de que: "Fíjate". <laughs> Y no, pues esta esta persona sí, este
Ya después de atole.
sí, sí, sí. Pero, pues, esta persona sí, luego, luego me vio y, este, me dio risa porque empezó a subir así rápido sus vidrios y de que de que no, pues, ya no sabía para dónde moverse, ¿no? Ya lo único que hice fue que le pateé su puerta como 2 veces, ¿no? <chuckles> Ya, al menos al menos saqué mi coraje, de cierto modo. Sí, no, o sea, le pateé mi le pateé su puerta con la pierna que me dolía, así que creo que el el dolor se fue quitando por esa patada. <laughs> Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, no. Sí estuvo estuvo fuerte, estuvo fuerte por por estas situaciones. Bueno, es y es aquí donde te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de cómo no hay concientización de la gente en cuanto a, pues, un tema como esto, ¿no?, el tema de de de una persona que, pues, va nada más en su bici.
El el vidrio. Bueno, ahí está. Estamos a mano. Eso estuvo genial. Con la lastimada. Ay no. Ay este hombre. Okey. Sí, me gustaría preguntarte, a ver, recapitulando un poco, esta persona en ningún momento dijo: "Este
Ujú.
¿le llamo a mi seguro?" O ¿no tenía seguro?, o no sé. Eh, me gustaría preguntarte, ¿tránsito nunca apareció? No no hubo nin nin no se involucró a nadie más que a ustedes y a las personas que salieron a defenderte, así.
Sí. Sí, sí, sí. Justamente justamente así fue. O sea, realmente no hubo ninguna o sea la p, esta persona, pues, yo creo, me imagino, quiero creer que, pues, no traía seguro, o sea, por eso también como que esta esta esta decisión de de irse corriendo, ¿no? De de que "ay no, no, no, no, no", o sea, pues, casi casi de que "ahí atropellé a un fulano y, pues, me lo van a cobrar a mí", ¿no? Entonces pues igual me imagino que pues por esa situación fue que se fue rápidamente esta persona porque pues evidentemente no no hubo un momento en el que se quisiera detener o algo por el estilo y fíjate que sí sí me sí me dijo esta persona bueno las personas que me ayudaron a levantarme ¿verdad? Sí me dijeron de que "no espérate, espérate, espérate ahorita le marcamos a la patrulla y que no sé qué" y y pues yo como que en mi en mi situación o sea pues igual uno como que en esa situación de de joven, ¿no? Eh, pues yo fue así de que "no, no pues estoy bien, no me pasó nada".
Ah, okey. Ni a disculparse. Sí. Claro, viejo.
Entonces, pues sí, como que también no no supe <chuckles> no supe que, pues, tenía que que hablara con una autoridad correspondiente para, pues, evidentemente, no no tener un problema más allá, ¿verdad? Y que, pues, incluso se pudo haber resuelto de otra de otra manera, pero, pues, bueno, no, no lo intenté, no no intenté como que hacer algo por ahí, y pues igual estas personas, pues, sí, nada más como que fue el asunto de levantarme, ya con eso, pues, yo más que agradecido, pero, pues, ya después sí, eh, ya no ya no insistieron, tampoco insistieron con esta parte de del tema policial, ¿no? Igual sí, pues no, en ningún momento apareció algún algún tránsito, algo por el estilo, no, para nada, o sea, meramente fue como estos estos accidentes que casi casi que se arreglaron nada más con un "híjole, perdón". Y pero y ni siquiera me dieron un perdón. <chuckles>
Sí, claro. Sí. Sí. Ajá. Quie quiero exactamente, quisiera llegar a ese punto en el que me dices: "Híjole, híjole, perdón". Sí pasa, me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado esta situación de, eh, "ay, no te vi canijo", ¿no? Y y sí hay que hablarle al seguro por si hay un daño mayúsculo, material. Eh, ojalá nunca te toque uno, uno en el que haya, eh eh, un problema de salud, ¿no? Así tal cual. Pero, sí yo creo que es bien importante cuando sobre todo, cuando no es una persona accesible, cuando está esta situación, no sé, hasta como los monta-choques, que es ya es un tema muy recurrente, este, sí involucrar seguro y autoridad, porque de verdad es importante, eh eh, como te digo, sobre todo cuando esta persona no tiene, pues decencia, o sea, que que ve a todas luces, que acaba de cometer un un error y que lejos de reconocerlo y decir vamos a o o inclusive reco no reconozco el error pero, "ey ¿sabes qué?, seguro vente porque aquí y vamos a deslindar responsabilidades".
Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Sí, sí sí sí. Sí, sí, sí, completamente. O sea, la verdad es que sí gracias a esta experiencia, eh, sí te puedo decir que aprendí aprendí a que sea un problema hasta pequeño, incluso, pues, a veces sí es necesario in inmiscuirse, ¿no? Más, por ejemplo, con ese tipo de personas que son imprudentes, o sea, porque, eh, la historia fuera totalmente distinta si esta persona pues hubiera sido más como más condescendiente y como de que "oye, te ayudo, mira no traigo seguro pero te te llevo al o al o al doctor que está aquí al lado", eh, no sé, algo, ¿no? Cualquier cosita por ahí, aunque sea de que Eh Sí, sí, sí, claro. Aunque sea ahí de que me aviente 100 pesos, ¿no? Casi casi que "órale para tu chesco, no digas nada, tú cállate". Pero, pues, no. Y y, pues, otra cosa también, pues, igual, uno como ciclista aquí en esto se aprende, aprende mucho, en que, pues, sí hay que tener un equipo, si hay que tener un equipo, este pues sí ponerte ponerte de que tus rodilleras, tus coderas, tu casco, esencialmente tu casco más que nada porque pues los accidentes están a la vuelta de la esquina. Están a la vuelta de la esquina, son cosas que te pueden pasar, que le pueden pasar a cualquier persona y pues también, si eres conductor hay que tener mucha consciencia de que pues hay hay ciclistas en la calle y también pues que hay ciclistas imprudentes porque también los existen, ¿no?
Ajá. Sí. Sí. Compasiva, interesada por ayudar, por ver que estés bien. <laughs> Sí. <chuckles> Sí, claro. Ay, sí, híjole. Vital, vital. <laughs> No, sí, ciertamente.
Pero pues de todos modos de todos modos pues uno tiene que estar siempre a las vivas. O sea realmente en la calle bien lo dicen es es "la jungla de asfalto" porque hay de todo. Hay de todo siempre va a haber un problema, siempre va a haber un accidente pero mientras no nos toque algo de lo que podamos lamentarnos y lo que pueda pues hacer que nuestra vida cambie abruptamente pues siempre se pueden recordar tal vez con esta risa ¿no? Pero al menos si hay que tener conciencia tenemos que tener conciencia tanto de uno como ciclista y uno como conductor.
Ujú. No, la la educación vial sobre todo viejo, es es vital. Pues muchas gracias por por contarme esto muy muy interesante y espero que nos volvamos a encontrar por aquí.
Es necesario. Muchas gracias hermano, cuídate mucho.